Die Nachrichtenlage ist ja gerade eher schlecht, also, seit Jahren eigentlich schon. Und ähm, also, ich muss sagen, ich bin privat 'n optimistischer Mensch. Also, ich denke auch nicht, dass alle Menschen schlecht sind oder so, mir begegnet auch immer wieder Freundlichkeit im Alltag. Aber ich muss sagen, ich finde das, ja, schon manchmal erschreckend also, irgendwie ständig brechen neue Kriege aus auch irgendwie was für schreckliche Menschen so die mächtigsten Posten überhaupt in der Welt inne haben.
Ja. Mhm. Mhm.
Ähm, und ich finde, vor 'n paar Jahren hatte man ja irgendwie noch so das Gefühl, es geht so bergauf mit der Welt. Und im Moment habe ich eher so das Gefühl, es geht bergab und ich frage, ob sich das nicht ob sich das jemals ändern wird also, ob wir irgendwie die Kurve kriegen oder nicht und äh, ja, ich weiß auch nicht, ich vielleicht können wir da mal so 'n bisschen darüber sprechen.
Ja. Ja, also, wie geh also, wenn du jetzt so, äh, schlechte Nachrichten hörst, wie geht's dir da so? Wirst du dann unruhig, ähm, kriegst du Herzklopfen, oder wie fühlt sich das für dich an?
Ne, also, so physische Symptome habe ich halt jetzt wirklich nicht. Also, wie gesagt, ich bin von Natur aus eigentlich 'n ruhiger, optimistischer Mensch. Es ist aber so, dass ich schon merke, dass es mich mental beschäftigt. Also, ich denke dann viel darüber nach. Ich denke auch sehr viel darüber nach, was ich quasi dagegen tun kann, aber ich weiß es nicht so recht. Also, ähm, interessanterweise ist es so also, äh, ich habe Psychologie studiert und, ähm, man geht in der Psychologie davon aus, dass es Menschen gibt, die halt leistungsmotiviert sind, andere sind sozial motiviert und andere sind machtmotiviert.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Äh, ist jetzt natürlich nicht so schwarz-weiß. Aber ich habe halt so das Gefühl, diese Typen, also, sowas wie Trump oder so dem geht's halt wirklich nur um seine eigene Macht und so Leute, die vielleicht sozial motiviert sind oder leistungsmotiviert sind, die wollen sich quasi diesen Stress in der Politik nicht antun. Also, ich selber bin eher leistungsmotiviert. Ähm, manchmal frage ich mich aber zum Beispiel schon, ob ich anstatt ständig zu meckern <chuckles> nicht lieber selber in eine Partei eintreten sollte, weil zumindest wäre ich halt nicht korrupt, aber irgendwie habe ich da auch gar keine Lust zu und ich wüsste auch gar nicht wo und ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, da hast du, äh, natürlich jetzt auch gerade was angesprochen, ne, dass, äh, Leu Menschen, die, äh, mehr ähm, naja, von sich über äh, oder wie kann man sagen, von sich überzeugt sind, so machtgeil sind, dass die sich natürlich, äh, dann mehr in den Mittelpunkt stellen auch, ne? Und andere, die halt eher, äh, so leistungsorientiert sind, da geht es ja eher auch so um die eigene Leistung. Ähm, wenn du natürlich jetzt überlegst, was könntest du tun, um die Situation, äh, in der Welt gerade zu verändern, da gibt es ja dann auch gar nicht so viele Möglichkeiten, ne? Ma hängt ja auch 'n bisschen damit zusammen, ähm, ob man Geld hat oder nicht, ne, ob man da, ähm, was bewegen kann, ne? Weil Geld regiert die Welt, äh, zum größten Teil.
Ja, so machtgeil sind auf 'ne Art, ne? Ja. Ja. Ja.
Und, ähm, wenn du nicht die richtigen Beziehungen hast, dann kommst du ja auch nicht so schnell weiter, selbst wenn du jetzt in die Politik gehen würdest.
Ja, und also, ehrlich gesagt, äh, habe ich auch nicht wirklich Lust dazu, in die Politik zu gehen. Aber manchmal, wenn ich mir halt angucke, was für schreckliche Menschen da oben sind, denke ich mir so, äh, wäre es halt schon fast sinnvoll. Und, ähm, also, mein Heimatland, das ist ein, äh, korruptes EU-Land. Ähm, und, ähm, da ist es dann zum Beispiel so also, ich denke dann halt zum Beispiel darüber nach, wen ich da jetzt wählen würde, wenn Wahlen wären. Und ich weiß einfach nicht, wen ich nehmen soll, weil da gibt's keine Partei, die irgendwie komplett ohne Korruptionsskandale ist oder so. Wo ich auch denke: „Es kann doch einfach nicht sein, dass Leute sich sowas leisten und dann nicht mal ins Gefängnis kommen dafür.“
Mhm, mhm. Mhm. Oh. Mhm, mhm. Mhm.
Äh, aber ich kann ja jetzt auch nicht selber da die ins Gefängnis stecken. Also, ma mir sind halt so 'n bisschen die Hände gebunden und, ähm ja.
Hm. Ja. Also, ich verstehe deine deine Sorge auf jeden Fall, weil du natü so auch nicht weißt, wie wird die Zukunft aussehen, ne und, äh, den Anteil, den man hal den du halt selber leisten könntest, das äh, ähm, natürlich, äh, kannst könntest du jederzeit 'ne eigene Partei gründen, ne, ähm. Aber ob es denn dann wirklich was bewegt, das ist ja dann trotzdem die andere Frage. Ähm, wie sieht es denn für dich aus, in eher so, ähm, soziale Projekte mit einzusteigen, die so 'n bisschen was bewegen in der Welt?
Ja. Ähm ja, also, ich ähm, ich versuche halt ehrlich gesagt, so 'n bisschen durch, ähm, ja, das Verteilen von Informationen, ehrlich gesagt, sogar schon so 'n bisschen was zu bewegen. Also, dass ich mich so 'n bisschen gegen Spaltung einsetze, weil ich glaube, das ist auch so 'n großes aktuelles Problem, das wir haben, dass, ähm
Mhm. Sehr gut, ja
äh
dass du dich da einsetzt.
Ja, dass da irgendwie so 'n riesen Ding draus gemacht wird, ne, aus verschiedenen Richtungen, dass die Leute irgendwie meinen, sie haben recht und alle anderen sind schlecht und das bringt uns ja auch nicht weiter. Und, ähm, da versuche ich halt sogar schon 'n bisschen was zu machen, aber gut, natürlich kann ich jetzt auch nicht die Welt ändern. Also, das ist klar. Hm
Aber merkst du, dass das, äh, b dass das, ähm, auf jeden Fall 'n Sinn ergibt, also, dass du da, äh, was bewegst?
Ja, also, ich veröffentliche ja manchmal so Sachen und dann gibt's ja auch Kommentare dazu und dann, äh, manchmal bedanken sich Leute. Also, ab und zu beleidigt mich auch jemand, aber, ähm, es ist auch also, manchmal ist es wirklich nett. Also, weil ich glaube ich auch selber dann also, ich stelle mich jetzt nicht hin und beleidige irgendwelche anderen Leute und, ähm, dadurch passiert's auch tatsächlich häufig, dass so, ähm, Menschen, die jetzt nicht meiner Meinung sind, auch mal was Nettes zu mir sagen, sowas wie: „Ach, ich sehe das anders, aber Sie sind ja nett.“ Oder so. <snorts> Ähm, das freut mich dann schon 'n bisschen. Aber wir haben natürlich jetzt immer noch nicht die Macht in in den Händen, ne? Also ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Und, ähm, beeinträchtigt denn die ganzen Meldungen, die es jetzt in der Welt gibt, beeinträchtigt das deine Arbeit, äh, oder deinen Schlaf oder sagst du einfach so: „Ja, im Moment, äh, fühle ich mich einfach nicht so wohl mit dem, was hier, na ja, seit Jahren schon, äh, in der Welt los ist“?
Hm, also, ne, mein Schlaf oder so ähm, ich habe 'n guten Schlaf so. Das b aber ist eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel 'ne längere Autostrecke fahre, dass ich dann über diese Themen nachdenke und, ähm, ja, so langsam einfach auch an so 'n Punkt denke, wo ich mich frage, ob ich nicht vielleicht wirklich 'n bisschen mehr tun sollte. Also, ich will jetzt auch nicht größenwahnsinnig klingen und ich bin ja auch nicht perfekt. Also, um Gottes Willen, ich komme ständig zu spät, äh, ich bin unordentlich, all diese Dinge. Aber ich habe gute Absichten und ich bin nicht korrupt. Ähm, und es gibt halt schon so 1, 2 Probleme, wo ich mir denke: „Mensch, das könnte man eigentlich 'n bisschen besser machen.“ Ähm, aber so in der Theorie ist das ja wirklich nochmal was anderes, als dafür jetzt irgendwelche Mehrheiten zu finden. Ich kenne ja da auch nicht irgendwelche Leute in so Machtpositionen oder so. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Ja, ja, und ich frage mich, ob
Das ist natürlich der Punkt, ne, dass du da natürlich Kontakte haben musst, um was zu verändern.
Ja. Ich glaube, die Frage ist auch, dass man halt sich ganz ehrlich machen muss, ob es einem das wert ist, so diese Energie da, ähm, äh, reinzustecken, weil ich glaube, das ist dann auch erstmal einfach sehr viel so Klinken putzen in Anführungszeichen.
Mhm. Ja.
Ähm, also, ich weiß nicht im Moment zum Beispiel geht's mir gut. Ich hatte vor 'n paar Wochen hatte ich so 'n einfach selber so 'n bisschen so 'n Durchhänger aus privaten und beruflichen Gründen. Und dann habe ich tatsächlich gesagt: „Ich gucke jetzt nicht mehr jeden Tag in die Zeitung, weil mir geht's selber nicht so gut, dann gucke ich noch in die Zeitung“
Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
ähm, sehe da irgendwie, was Donald Trump wieder Schreckliches gesagt hat und also, das zieht meine Stimmung dann nur noch runter und dann, ähm
Ja. Und wie w wa was hältst du denn dann davon, eben nicht in die Zeitung zu gucken, so einfach, um dich selber so 'n bisschen zu schützen?
Ja. Ja, also, das habe ich dann ja sogar gemacht, dass ich gesagt habe: „Ich lese jetzt erstmal nur einmal die Woche Zeitung.“ Äh, und das habe ich dann, glaube ich so 3 Wochen oder so, äh, gemacht. Das ging ähm, mir ging's dann auch echt gut damit. Also, in dem Moment, wo es mir selber nicht so gut ging, habe ich gemerkt, dass mich das, ähm, entlastet. Jetzt gucke ich halt schon wieder so 'n bisschen öfter, aber ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, ähm, morgens immer als erstes in die Zeitung zu gucken.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und merkst du, dass es dir hilft?
Ähm, ja, ich glaube, es ist echt schlau, nicht morgens als erstes in die Zeitung zu gucken, weil dann kriegst du ja direkt diese schlechten Nachrichten mit so zum Frühstück quasi, und ich finde, das muss echt nicht sein.
Mhm. Mhm. Mhm. Dann ist auf jeden Fall dein Ta äh, dein Start in den Tag besser, wenn du das halt eher so 'n bisschen reduzierst oder erstmal später dir dann, ähm, anschaust oder auch nicht anschaust. Mhm.
Genau. Also, wenn, dann mache ich es jetzt nachmittags. Heute habe ich auch noch nicht in die Zeitung geguckt. Ähm, ja, aber
Mhm. Hast du nicht da auch Entschuldigung. Hast du dich da auch schon mal mit Freunden ausgetauscht, wie die das so handhaben?
Ja, also, ähm Ja, ich habe da auch schon mal mit Freunden drüber geredet, und die sind gehen da unterschiedlich mit um. Also, meine beste Freundin zum Beispiel da hatten wir auch dieses Thema, so sollte man nicht vielleicht 'n bisschen mehr machen oder nicht. Und, ähm, ja, sie ist so 'n bisschen esoterischer drauf als ich. Und sie meint, sie versucht halt einfach durch diese Arbeit, die sie halt macht, quasi die Welt zum Besseren zu bewegen. Aber ich finde, das ist also
Mhm. Mhm.
Ich persönlich, ich kann mich da halt nicht ganz so leicht rausreden. Also, so für mich als Privatperson.
Mhm. Ja. Ja. Also, dass du Ambitionen hast, was zu verändern, das ist ja, äh, auf jeden Fall positiv. Ähm, da muss solltest du halt jetzt natürlich nur gucken, wo an welcher Stelle kannst du da wirklich was auch bewegen. Nicht, dass du dann da ins Leere läufst und dann danach dich noch viel, ähm, ähm, emotional überforderter fühlst als davor.
Ja, also, was ja ganz klar ist, ist, dass ich jetzt nicht auf einmal Donald Trump austauschen muss, ne? Also, <snorts> man sollte ja auch realistisch sein. Aber ich frage mich einfach, ob's dann irgendwie so kleine Sachen gibt, die ich halt irgendwie so 'n bisschen mehr machen kann, ähm. Also, in meinem kleinen Rahmen, zumindest was so Infos angeht, beziehungsweise auch so 'n bisschen Leute dafür zu sensibilisieren, was sind halt vertrauenswürdige Quellen, was sind Falschinformationen. Äh, dass man 'n bisschen entspannter mit Meinungsverschiedenheiten umgehen. Also, da versuche ich halt schon so 'n bisschen was zu machen, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm, ja, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, äh, zumal halt gerade das ja ziemlich oft auch sehr hoch kocht, gerade in den sozialen Medien, wenn jemand 'nen Kommentar abgibt und der andere darauf reagiert. Also, ich meine, äh, da muss man schon wieder in so 'ne gesunde Richtung wieder kommen.
Ja. Genau. Ja. Und das ist ja auch so schade, ne? Weil eigentlich finde ich, gibt's halt meistens auch keinen Grund, dass man da so ausrastet, selbst wenn jemand 'ne andere Meinung hat. Ähm ja, da versuche ich auf jeden Fall schon mal mit besserem Beispiel voranzugehen.
Das ist sehr, se sehr gut, das ist super. Ähm.
Ja.
Also, es war wirklich sehr interessant, ähm, zu hören, wie du, äh, mit Katastrophenmeldungen umgehst und dich da dass du da halt 'n Weg gefunden hast, wie du dich, äh, nicht so damit überforderst.
Ja. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und, ähm, ja, wer weiß, vielleicht wendet sich das Blatt ja so 'n bisschen in ein paar Jahren wieder.
Mhm.